Alam mo, meron kasi akong mga friend group. Ah, yung isang friend group ko, bale ah, 7 kami do'n. Ah, yung isa naman, is 3 kami. Ah, so yung 3, parang minsan nafe-feel ko na naa-out of place ako kasi, ah, ngayon kasi nagtatrabaho na ako. Ah, so yung dalawa, sila madalas yung may oras para sa isa't isa. So, sila lagi yung nagme-message para sa isa't isa, even though ako naman, kaya ko namang i-accommodate if ever man na meron, ah, magme-message. Kaso nga lang, ah, parang ayaw ata nila ako maistorbo, so, ah, umaabot sa point na talagang sila na lang yung, ah, nagme-message isa't isa, sila'y nagkikita. Pero minsan nafe-feel ko na parang, "Bakit gano'n?" Parang feel ko, "Kaibigan pa ba nila ako?" Parang ganun mm. Kasi kako parang, "Bakit hindi naman ako nai-include sa mga plano." Malalaman ko na lang minsan, meron pa yung, ah, lalabas sila ng wala ako. Tapos dun naman sa, ah, sa 7 kami, ano din silang lahat nag-aaral pa, ako hindi na. So, alam mo 'yon, siyempre sila'y magkakasama, tapos medyo malayo din. Ah, tapos, ah, meron ako ng feeling minsan na parang, ah, pag meron silang mga ganap, ganyan, hindi na ko kasama. Dati kasi kasama, eh, pero nung nag-start akong nagtrabaho talaga, parang wala na. Parang nafe-feel ko na every time na magmi-meet kami, OP na ako kasi ang usapan nila all about pag-aaral. Eh, hindi naman ako maka-relate. Ang mga pinag-uusapan nila madalas is about sa mga subjects nila na mahihirap daw, gan'yan. Eh, ako, parang nananahimik na lang ako kasi ako lang yung mag-isa na, ah, hindi nakaka-relate do'n. So, alam mo, yun yung pakiramdam na parang hindi ka belong, even though hindi naman sil nila sinasabi na hindi ka belong dito, parang ganon, pero nafe-feel mo, yes, nafe-feel ko talaga na, ah, ba parang hindi talaga ako belong na like, inisip ko minsan, "Kaibigan pa ba nila ako, or like kino-consider pa ba nila akong friend," mm. Meron din yung feeling minsan na iniisip ko, "Ah, gusto pa ba nila akong kasama?" Like, "Okey ba na pumunta pa ko, baka ano baka hi ah, mas okey kung hindi na lang ako pupunta, kasi baka ano lang, baka ano lang ako dun mga kumbaga, pa ah, ano, pasalingkit," parang ganun yung iniisip ko minsan. So, alam mo 'yun, paano ko kaya haharapin yung ganitong pakiramdam 'no, na ayun, gaya nung nafe-feel ko nga na hindi na ko belong gaya ng dati.
Oo. Oo. Oo. Mm. Nagkuwekuwentuhan. Oo. Di ka belong. <chuckles> Oo. Oo. Oo. <chuckles> Pero pinaparamdam, oo. Oo. Oo. Mm.

Yan lagi akong nagme-message sa kanila, ah, through messenger, oo. Kinakamusta ko naman sila kung, ah, kamusta na yung pag-aaral nila, or 'di kaya 'yong kalagayan nila ngayon kasi 'yong, ah, medyo malayo-layo din kasi sila sa akin so, ayon lagi kong kinakamusta tapos minsan, ah, busy rin sila siguro kaya hindi rin sila nakakapag-reply kaya hindi rin kami nakakapag-usap ng medyo, ah, matagal-tagal ganun. So mga ano lang, ah, simpleng ano na lang, kumbaga minsan wala pa ngang message eh, kasi hindi sila nagre-reply ganun, mm.
Nagre-reply naman? Oo, oh, okey. Pero kahit na ganon is, ah, mag mag-reply, mag ah, message ka pa rin. Maging kumbaga sa inyo is, mag ah, ang role mo na is parang ate, though kahit na, magkakaiba kayo ng edad ang ang isipin mong parang role mo na na dun is pagiging ate. Kasi 'yong matu 'yong level of maturity mo is mas mataas kaysa sa kanila. Kaya kumbaga, ah, ipagpatuloy mo, kumustahin mo sila, tulungan mo sila, oh anong problema niyo ngayon? Oh, o parang i tsaka minsan idaan, try mong idaan din sa joke, 'no? 'Yon bang, oh bakit naman ganyan, parang nagbago na kayo sa'kin, ah, na parang hindi niyo na ako sinasama sa mga gala niyo ah. 'Yong mga ganon para para yung pagtanggap din nila nung sinabi mo is parang hindi nakaka-offend at hindi mabigat. Na-try mo 'yong ganun, na idaan sa joke?
Actually, na-try ko na, one time pero ano kasi eh, kumbaga, ah, siyempre akala nila joke <chuckles> pero deep inside para sa'kin parang, merong meaning, pero pero sa tingin ko nga, kailangan ko lang din na, ah, mag-reach out nang mag-reach out even though, ah, ganun nga yung nangyari para naman mapanatili pa rin yung closeness namin if ever man na, ah, kahit malayo kami sa isa't isa, mm.
Nata oo, anong sabi naman? Oo. Tama. Oo, tsaka puwede ka ring mag-initiate ng mga ano, ng mga bonding ninyo kahit once in a while. Halimbawa, oh kailan ba 'yong bakasyon ninyo? Baka puwedeng magkita-kita tayo dito. Oh 'di ba? At least, ma-feel din nila na ah, may time ka din para sa kanila. Kasi kung puro ka din trabaho, mafi-feel nila na parang ang lay ang layo-layo mo na, parang hindi ka na nila ma-reach, parang hindi ka na nila ka-level kaya, i-try mong ikaw yung mag-initiate lumapit, 'no?
Okey, siguro yan 'yong isa sa mga gagawin ko or ita-try kong gawin, 'no? Ayan maraming salamat 'no sa mga naging advice mo. Talagang nakatulong siya sa akin at saka ang dami kong realization na tama ka, ah, puwede nga naman akong maglaan ng time para sa kanila, 'yong ako na 'yong mag-i-initiate talaga ng bonding. So ayan, maraming-maraming salamat ulit.
Oo, tama. Oo.